Mmh, non. Après, peut-être que c'est encore un manque de maturité, de lucidité, parce que normalement il y a toujours des choses qu'on peut corriger. Là, comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose que j'aurais fait
Mmh mh.
autrement. Peut-être un peu plus de communication de ma part au début, c'est-à-dire avant que je sente que le vent tournait. Parce qu'au final, je suis très autonome et je partageais pas beaucoup avec mon manager et cetera parce que, enfin, je pars du principe que si j'ai pas besoin de lui et que lui il a pas besoin de moi, j'ai pas besoin de communiquer avec lui. Exactement, je faisais mon travail surtout à côté et j'avais pas besoin de mais peut-être que, heu, si j'avais cette spontanéité, voilà, de discuter un petit peu avant c'est pas ma spécialité, mais peut-être que peut-être que, justement, la, heu, mes m mes managers étaient plus auraient été plus intél heu, indulgents avec moi au moment où j'étais en situation un peu un peu critique. C'est peut-être que mon manque, voilà, de exactement, parce qu'en fait, heu
D'accord. Oui. Oui, tu faisais ta vie, heu, mmh mh. <laughs> Oui. Dans le doute, comme ça, mmh. Ouais, si tu leur avais dit avant, ouais, que ça allait pas, que c'était compliqué, mmh.
Voilà. C'est ça, et puis, je participe pas, heu, je participais pas aux aux afterworks. J c'est pas m trop mon truc. Heu, j'étais pas dans le cercle, en fait. C'est-à-dire des des personnes qui se connaissent bien, qui discutent ensemble. Moi, j'étais je faisais bande à part à part avec mes collègues, mais je te parle surtout au niveau des managers. Je faisais bande à part vis-à-vis de mes managers et heu, peut-être que ça m'a coûté justement un manque d'indulgences envers ça. Voilà, donc si c heu, si si j'avais 1 regret, c'est peut-être d'am de mettre un p de m'appliqué d'avantage dans le soci dans le social, en fait, dans le social dans l'échange.
Mmh. Oui, d'accord. Ouais. S c'est s oui, une chose à refaire, mmh. OK, ouais, plus de communication, heu, pour plus dire, finalement, bah, tes attentes, heu, à toi, quoi. Mmh.
C'est ça. Voilà. Exactement, exactement.
OK. Bon, mais en tout cas, sinon, dans l'ensemble, heu, 0 regret, quoi. C'est quand même pas si mal. <chuckles>
Ah oui, non non. Franchement, je oui, c'est vrai que c'est pas une décision anodine comme ça, mais jusqu'à présent, je suis très content de cette décision-là, et puis, c'est cohérent avec ce que voilà, ma manière de rem de revoir, heu, le ma façon de travailler.
C'est sûr.

Donc i i je me suis dit: «OK, donc si j'attends un petit peu, je vais et que j'économise bien mon argent, j'aurais un certain budget, une certaine z montant d'économies, qui va me permettre de de voir venir» et j'ai atteint quand j'ai atteint ce montant-là, là et que j'é j'étais sûr de ma décision, là j'ai donné ma lettre de démission. En plus, ouais vu que j'étais cadre, heu, j'avais un préavis de 3 mois, donc c'était pas du jour au lendemain que j'allais partir. Donc j'avais encore 3 mois de salaire et 3 mois pour voir ce que je voulais faire et cetera. Donc au finalement ça s'est fait de manière assez naturelle et sans stress.
Mmh mh. Oui. C c c'est parce que du coup, finalement ça t'a pris combien de temps, heu, à d à démissionner?
Heu, entre le moment où j'ai l'entretien, heu et le moment où j'ai posé ma lettre de démission?
Mmh ouais. Mmh mh.
Heu, il s'est passé 2 mois. Il s'est passé 2 mois.
D'accord, ouais, OK. Donc en tout 5 mois, heu, ouais voilà. Mmh mh, mmh mh.
C'est ça et puis j'avais compté les 3 mois de préavis ça faisait 5 mois, exactement. 5 mois et puis, heu, pour mettre de l'ordre dans dans mes idées de de mettre un peu d'argent de côté. Heu et puis voilà, ça m'a pris 5 mois et puis ça s'est finalement c'était assez fi c'était pas c'est c'était pas brusque et ça s'est fait, heu, finalement, heu, de manière assez, heu, assez fluide
Oui. OK, tant mieux et du coup, tu savais déjà sur quel projet, tu comptais repartir après derrière ou pas du tout?
assez sereine. Non, c'est pour ça, qu'il me fallait un certain montant de côté, pour voir venir, hein. Parce que j'avais j'avais tellement de pistes, plein d'idées, il fallait que je mette de l'ordre dans mes idées, en même temps, il y avait le travail, hein, j'étais pas comme si voilà donc il y avait le travail, il y avait ma vie perso et moi j'ai du mal à faire 50 choses en même temps, donc je me suis dit: «Une fois que c'est terminé que j'aurai du temps libre, là je pourrais me pencher, sur certaines pistes explorer des des possibilités» et cetera. Voilà, exactement. Bon et j'avais le temps de voir venir voilà, avec, heu, les économies que j'avais pu mettre de côté, ouais.
Mmh mh. Oui ben c'est sûr. Ouais. Oui, pour vraiment te poser et savoir ce que tu veux, mmh mh. Mmh.

Hem, bah, je le constate déjà dans mon implication, c'est-à-dire que si je suis pas assez stimulé, si je regarde trop par la fenêtre, si je regarde trop mon portable, heu, c'est, mmh, si je vois que, comment dire? Mes tâches, je les finis très rapidement et que voilà, ça ça devient presque, hem, machinal, en fait, c'est-à-dire que j'ai même plus besoin de réfléchir ou de me poser là, je sens déjà qu'il y a, comment dire? Un un souci parce qu'il y en a qui peuvent, heu, choisir la facilité, c'est-à-dire de d'avoir un travail qui est pas stressant, qui est très simple à effectuer et ça peut ça peut convenir à per à certaines personnes. Moi, c'est vrai, peut-être que ça va venir un jour. Moi, c'est vrai que j'ai encore besoin d'être stimulé, d'être limite sous pression, pression raisonnable, bien entendu, mais d'être stimulé exactement
D'accord. Mmh. Tu es pas trop productif. Ouais. Mmh mh. Mmh. C'est sûr. Mmh. D'accord, ouais, mais d'être tout le temps ouais et d'avoir des objectifs, heu, mmh mh.
exactement de de trouver des solutions, d'avoir de l'imprévu aussi, heu, de me dire: «Ah, nouveau cas de figure, comment je vais le gérer? Comment je vais le tester?» parce que voilà, c'est au-delà du salaire, au-delà, voilà, de de plein de choses que peut apporter la stabilité que peut apporter un emploi, il y a aussi, quand même, quelque chose de cérébral un peu chez moi ou du moins, quelque chose d'apren d'apprentissage, justement.
D'accord. C'est sûr. Ouais, de challengeant, de stimulant, comme tu le disais. Ouais, faut que tu vois pas le temps passer dans ta journée, quoi, que tu aies tout le temps des choses à faire, heu
Exactement. Exactement. Exactement.
mmh et du coup, heu, c'est quoi toi, les signes, heu, que tu as pu voir justement, là, quand tu as quitté ton dernier boulot qui ont fait que heu, tu t'es dit: «Beh, ouais, faut que je parte?» il y a eu vraiment un signe concret? Ou plusieurs? Ou pas du tout? Ouais, lesquels du coup?
Il y en a eu il y en a eu et c'était la décision la enfin, j'ai déjà quitté, hem, mon emploi, plusieurs fois, mais la la dernière fois où je l'ai fait, c'était la fois, entre guillemets, la plus «la plus réfléchie», j'allais dire: «la plus difficile» pas forcément, mais la plus réfléchie. C'est-à-dire que j'avais un j'avais un très bon poste, j'étais, heu, correctement payé, au-dessus de la moyenne du marché pour le poste, heu, pour un poste équivalent. J'ai une super équipe en termes de de collègues, hem, j'avais un certain confort en termes de proximité vis, heu, via vis-a-vis de mon logement, et cetera. Donc franchement, c'était nickel, mais à bout de 3 ans, ce qui était ma mon expérience la plus longue, j'ai ressenti une forme de de lassitude et un peu de frustration. C'est-à-dire que je regardais par la fenêtre et je me dis: «Va» enfin, que que j'ai l'impression que le temps passait et que moi voilà, je je troquais, heu, mon temps, ma présence contre de l'argent et ça commençait un petit peu à à me frustrer parce qu'au final, j'avais de l'argent mais je je pouvais pas le dépenser dans ce que je souhaitais, c'est-à-dire, dans des activités, dans des voyages et cetera, parce que pour moi, voilà, 5 si exactement, 5-6 semaines par an, après il faut des auto des autorisations, il faut que ce soit principalement en période de congé, moi, ça me convient pas parce que j'ai pas d'enfant, voila, tout un tout un questionnement exactement. Donc j'en suis, c'était déjà ma comment dire, la 1re graine qui arrivait dans mon cerveau pour me dire: «Ah, peut-être que je suis pas entièrement satisfait».
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord, ouais. D'accord. Mmh. Oui, parce que tu avais pas le temps? Ou Mmh. Beh, oui. C'est sûr.